อืม แต่ถือว่า เราก็ถือว่าแบ่งเวลานะคะ ถ้ายัง ถ้าเราจะเอาสิ่งที่เราชอบทั้งหมดเลยอะค่ะ อย่าง อย่างบ้านเองอะค่ะจริง ๆ อะค่ะ ชอบทานน้ำพริก อะไรอย่างเงี้ย ตั้งแต่เด็กแล้ว เป็นน้ำพริกผักต้มผักลวก อะไรก็ตามเนี่ยค่ะ แต่ว่าคนในบ้านอะค่ะ อย่าง อย่างตัว อ่า น้องชายเองอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าตัวแม่เองที่ไม่ชอบกินเผ็ด อา เราก็ต้องเปลี่ยนอาหาร เปลี่ยนอาหารใหม่อะค่ะ เพราะว่า เอ่อ แม่เองเนี่ยเขา เขาไปมีสามี อ่า สามีอีก อ่า ครอบครัวหนึ่ง แล้วซึ่ง ซึ่งเราเอง คุณพ่อ คุณพ่อ คือพ่อ เลี้ยงเราอะนะคะ คนนี้ ก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินเผ็ด แม่ก็เลยต้องตามเขาว่า อ่า ก็คือไม่กินเผ็ดด้วยจะได้ทำอาหารอย่างเดียว เงี้ยค่ะ อืม แล้วเราเองอะค่ะ ก็ต้องลดความเป็นตัวเองลง เราก็กินน้ำพริกแบบไม่เผ็ดอะค่ะคุณหมวก แล้วอาหารแบบพวก
ผม ครับผม ครับผม ครับ ๆ อืม ครับผม ครับ อา ครับผม ครับ อืม สิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องมากินจนได้
ใช่ แล้วอาหารแกงอย่างเงี้ย เราชอบแบบว่าพริกแกงจัด ๆ เข้มข้น อย่าง ง แบบพริกแกงใต้ อะไรอย่างเงี้ย เราชอบอย่างงั้นเลยอะค่ะ เพราะว่าด้วยความที่ไปอยู่กรุงเทพอะค่ะ แล้วเราก็ไปเปิด ต เปิดโลกใหม่เลยอะ อุ๊ย! ว่าบ้าน ว่าที่แถวกรุงเทพเนี่ย มีพริกแกงใต้ที่ แกงเหลืองอะค่ะ มันเป็นแกงส้มของภาคใต้เปล่าที่มันสีเหลือง ๆ อะ?
ครับผม ครับ ครับผม ครับผม ครับ
ค่ะ เฮ้ย! เราชอบมากเลยแบบนั้นน่ะ
ตึง อืม ครับ อร่อยนะครับผม ผมก็ชอบทานอยู่ครับผม แกงเหลือง ใช่ ยอด อา ครับผม ถูกต้องเลยครับ อะ อันนั้น ก็อร่อ อืม พูดแล้วก็น้ำลายสอเลย <laughs> อืม ก็คือ
ใช่ ๆ อร่อย ค่ะ แกงเหลืองที่เขาใส่ยอดมะพร้าวอ่อนแล้วใส่ปลาอะ เอ๊ย! คิดแล้วอยากกินเลยอะ <laughs> กับข้าวสวยร้อน ๆ น่ะ โอ้โฮ! แล้วปลากะพงแบบ เอ๊ย!
นะครับ เป็นพุงปลาด้วยนะ อื้อฮือ!
เอ๊ย! จริง เราชอบพุงปลามากเลยอะ
หรือว่า หรือว่า จะเป็นครีบตรงหลังปลาช่วงระหว่างท่อน หลังปลาระหว่างคอจนถึง จนถึงช่วงระหว่างพุงอะครับ ตรงนั้นจะเป็นส่วนเนื้อที่จะอร่อยมาก คีบหลังอะครับผม ครับ
อ้อ อา ๆ หาง ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ โอโฮ! อร่อยแบบ อื้อฮือ พอคิดแล้วแบบว่าข้าวสวยร้อน ๆ นะ โอ้โฮ! พริกแกงแบบเข้มข้นอย่างเงี้ย เราชอบแบบนั้น แต่พอเราต้องลดความเป็นตัวเองลงอะค่ะ ทำอาหารให้กับที่บ้านเราต้องลดความเผ็ดลงอะ
ครับผม ครับ ก็
อืม แต่ <laughs>
แต่มัน ถ้ามันขาดเผ็ด รสชาติมันก็ไม่ได้นะครับ บางที
<laughs> ใช่ไหมคะ มันไม่ได้จริง ๆ อะ
อืม ครับ บาง บางที บางทีผมกินข้าวนะครับ อ่า ก็คือว่า ขอพริกป่นสักช้อนหนึ่งโรยไปในข้าวได้ไหม ถ้าวันนั้นรสชาติข้าว รสชาติอาหารมันไม่ ไม่เผ็ดอะ ไม่ได้ ไม่นั่นน่ะ ผมก็จะมีวิธีเอาพริกป่นมาโรยข้าว ซีอิ๊วขาวเหยาะหน่อย แล้วคลุก ๆ ๆ ๆ ให้ข้าวมีรสชาติในส่วนของความเผ็ด
<laughs> <laughs> เออ เออ เออ ค่ะ จริง ๆ แล้วอยากจะแยกถ้วยเลยอะ แต่ว่ามันเหนื่อยค่ะ ที่ต้องมาตำพริกแกง อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วเราจะใส่แค่พริกไม่ได้ เอ่อ แต่เดี๋ยวเอาไอเดียของคุณหมวกไปใช้บ้างดีกว่า บางทีมันไม่ได้จริง ๆ นะคะ
ครับผม